Um, ah, hindi sa ginagawa na busy, 'no. Ginagawa ko 'yong, feeling ko na effective sa'kin na way, 'no. Eh, ana nagagawa ko 'yong mga hilig ko, ah
Mm. Ah, okay. Eh, ano ba 'yong mga simpleng routine na 'yon? 'Yong mga ginagawa mo na 'yon?
mm, ayan. At, ah, 'yong, ah, routine ko talaga sa araw-araw, 'no, para, ko nakakagaan no'ng mental health ko. Eh, kapag, ah, bagong gising ako ayan, ah, nagtitimpla muna ako kape, hindi ko, ah, binubuksan muna 'yong, ah, cellphone ko, 'no, 'yong social media, eh. Medyo addictive kasi 'yan kapag ano, oo, pagkagising mo, 'no, mag-i-scroll ka tapos 'di mo namamalayan 1 o 2 oras, eh, puro scroll ka lang, eh. Makikita mo mapapansin mo ay malapit na 'yong work parang ang dami kong hahabulin, parang gano'n na 'yong magiging feeling mo talaga. Oo.
Mm. Hmm, pampagising. Sabagay. M Ay totoo 'yan, oo. <chuckles> But buti napansin mo 'yong sa work, akala ko is sasabihin mo, "Ay malamig na 'yong kape ko." <giggles> Gano Oo, pero ayun, pagkatapos mo ba, pagka maghahanda ka na sa trabaho, anong madalas mong ginagawa? Mm.
Oo. Ah, o, ayan. Mm. Ayan. Oo, dati kasi hindi hindi ko rin nagagawa 'yan, 'no, 'yong magtimpla ng kape no'ng pumapasok ako sa trabaho kasi kailangan kong pumasok sa opisina. So, ang ginagawa ko naman no'n, eh, before palang, na gabi pa lang, eh, maaga ako natutulog talaga para makapasok kasi para mas
Hmm. Mm. Ah. So maaga 'yong pasok mo, gano'n?
Oo, oo. Pero, ngayon naman
Nagtat ano ka ba, bumabiyahe ka pa, nagtat nagco-commute ka pa, gano'n?

Oo. Ah, malaki, ano? Kasi iba rin talaga kapag nakasanayan mo na ng iba ilang taon, 'di ba, na nagtatrabaho ka sa opisina compared sa bigla kang nagtrabaho sa bahay, 'no? Eh sa ngayon, iba yung pag aalaga ko sa mental health, 'no? Ah, k si siyempre kasama diyan yung pag-e-exercise eh nakakatulong rin talaga sa mental health natin yun, 'no? Ah, kapag, ah, napapawisan tayo, ayan, 'di ba, may mga happy hormones kumbaga.
Mm. Sabagay. Mm. Ay, oo. Mm. Tama. Kumbaga mas marami ka ng oras ngayon sa pag-e-exercise ano, kaysa sa dati.
Oo, totoo. Tsaka ayan, ah, nakaka-bonding naman sa pamilya, 'no, na hindi tulad dati eh, nauubos yung oras natin sa biyahe, sa traffic, ganiyan. So, ah, mas nakakatulong siya na ngayon na marami kang oras. Ah, well, hindi naman maiiwasan rin talaga na ma-stress tayo kahit na work from home, kasi hindi natin nakakasaluma yung ibang tao kasi sanay tayo, 'di ba, na marami, kausap mo personal yung kaopisina mo, ganiyan. So, ang ginagawa ko naman diyan is, ayan, since hilig ko maglaro online games, ah, dun ko naman binabaling oras ko, nakapanood na ako ng mga movies, ng series uli na, oo, kaya fi ang pakiramdam ko eh nag-aaral ako sa college dati 'no na, ayan, maraming oras, kasi ano nga, pagkatapos ng klase uwi ka na. Eh dito naman, ah, trabaho ka naman sa bahay, oo. Tapos sa after mong nagtrabaho eh, free ka na, parang ganun.
Hmm, oo nga. Tama. Ay, oo. Tama. Hmm. Oo. Hmm. Oo, pahinga na, ganun. Oo. Ako, namimiss makipag-socialize. Kasi sabi mo lagi ka nalang nasa bahay eh.
Mm. Oo. Ayan naman, kapag naman talagang nami-miss ko, 'no? Ah, or ah, minsan nakaka-burnout rin talaga 'pag puro sa bahay ka, 'no, ka, ah, kaharap mo computer, pader, 'yan, kwarto, ah, paulit-ulit 'no? Ah, ayan, nag-aaya naman ako sa mga kaibigan ko, kung, ah, free sila, eh kapag, ah, ayan, 'pag weekend, kapag, ah, day off. Eh, kahit papaano eh nakikipagkita kahit yung mga simpleng ano lang, labas lang, na kakain, 'di ba, o simpleng, ah, pagkakape sa labas, ayan, weekend.
Mm. Kaya nga, oo. Hmm. Oo, kumbaga Tama, kumbaga talaga lang mai-push ang ano, socializing kasi maganda pa rin naman yun sa mental health mo, 'di ba?
Oo. Oo, totoo. Tsaka oo, ah, actually ano nga eh, ah, kapag nasa labas ako 'no, ah, 'pag, ah, kunyari, "Ay, may gusto akong bilhin," ganiyan. Medyo nakaka-stress rin pala 'pag nakakita ka ng maraming tao, 'no? Kasi hindi hindi ka na nasanay, ah, hindi ka nasanay na andaming tao, nakaka-stress naman. Yu yu Oo. Sabi ko, "Ay sige uwi na nga ako pagkatapos ko ano, mabili yung, ah, kailangan ko," oo.
Mm, may tulong yun, mm. Mm. <snorts> Ah, kasi nasanay ka ng ano oo. So, parang nabibigla ka, ganun. Ah, talaga? Kumbaga may epekto pala sa'yo, 'no, yung talagang tagal mo din na naka-work from home, ba versus dun sa dati na nasa labas ka tapos nakakasalamuha ka ng maraming tao.
Mm.

Bale mas nakakatulong ba sa'yo yung, sa 'pag pa um, kumbaga yung pagtatrabaho mo sa bahay sa ngayon o yung dati din na sa opisina ka? Ano bang mas convenient sa'yo?
Mm. 'no? Um, depende sa nature ng work mo, pero para sa akin 'no, nakakatulong na magtrabaho rin sa bahay 'no? At, ah, dumami yung oras ko na magawa or makapagpahinga. Pero sa opisina naman dati, eh, nakahanap or, ah, nakahanap ako ng work na may work life balance naman 'no. Kumbaga, ayan, pwede ka mag
Hmm. Oo. Ah, sabagay, oo. Mm. Ah, kumbaga hindi ka rin masyadong nabu-burnout do'n, ganon?
Oo. Kapag naman talagang, ah, burnout, eh, 'yan papayagan ka mag-leave, ayan. Ah, kung, ah, ah, gusto mo mag, ah, work muna online o, ah, sa bahay lang, eh, 'yan makaka papayagan ka rin. Kasi hybrid naman, oo, hybrid naman.
Ah, mabuti naman. Ah, pinapayagan nila? Ah, ang galing. Oo.
Oo, tsaka kung, ah, talagang, ah, ayan may mga rules rin dati sa opisina na after work, eh, kahit 'di ka na sumagot sa mga email ganyan, next working day na kapag weekend. Oo, hindi ka, ah, required na mag-overtime, ganyan. So, ayun naman ayun rin, ah, para mapangalagaan rin talaga yung mental health, eh, masasabi ko na, hanap ka ng work na talagang okey sa'yo 'no, na, ah oo.
Tama. Mm. Oo. Kung saan ka talagang swak do'n sa swak sa'yo 'no? Sa mga sa ano mo, sa mga gusto mong gawin. Pero dumating ka ba sa punto na parang nag nakahanap ka ng trabaho na talagang yung, sumobra yung burnout mo? Yung talagang sobrang stress na stress ka do'n sa trabaho, talagang OT ka ng OT, mga ganon?
Mm. Mm. Mm. Oo. Oo. Pero etong work na 'to, eh, yun yun rin yung work ko dati ano. Na matagal kasi ako do'n sa work ko ano. May point na dumating na ganon ano, medyo naging stressful na nga, yung trabaho. Yung tipong, ah, 'pag, ah, alam mo yun, 'pag papasok ka ay ayaw mong pumasok 'no? Parang iniisip mo, "Balik na kaya tayo?" Ganon naman, ah, naisip ko na rin na mag ano no'n, mag-resign. Oo. Eh, no'ng nagkataon naman na, sumakto siguro na napansin rin ng mga emple ah, boss na medyo ano na, stress na rin talaga dito sa work 'no? So 'yan, nagbawas ng workload. Ah, well swinerte rin naman din sa supervisor na medyo maraming workload, ayan, napansin rin naman. So, ayan, may, ah, ah, nilipat yung ibang work sa ano, ibang tao tapos, ah, ayan, nag-leave rin ako, ayan, nakapagpahinga, hindi gaano, ah, parang, ah, nag, ah, work from home, oo. Pero, oo, uma
Hmm. Oo. Hmm. Oo. Ah. Mag-resign. Ah. Mm. Ang galing. Mm. Ah, mabuti. Mm. Nakakatuwa yun 'no? Mm. Nakakatuwa na kumba na kumbaga bago ka pa ma literal na mag-resign, eh, naka naayos na nila, naisip na nila kung ano yung mga dapat ayusin sa trabaho niyo para hindi ka lalong ma-burnout, 'di ba?
Oo. Ayan.